Hı hı. Peki, eh, eee, şey bu hibrit de ideal var mıdır mesela? Kaç gün ofis, kaç gün, ııı, evden çalışma, ııı, yani 2'ye 3 mü, 4'e 1 mi, şirkete göre mi? Senin için mesela hani ideali nedir mesela?
Gene Genelde %40'ı işte ofiste olmak üzere, yani haftada evet, eee, 2 gün, eee, ofiste olmak, eee, koşuluyla işte 3 gün belki, eee, evden 2 gün ofisten ya da tam tersi de olabilir, eee, ama bence benim için 2 gün ofis yeterli oluyor. Haftada en azından aynen, eee, fazlası aynen fazlası zarar kesinlikle.
Daha azı. Hı hı. Hı hı. Yeterli oluyor mu? <chuckles> Ü 3'e gerek yok diyorsun yani. Peki şeyi merak ettim. Iıı, o günler mesela belli mi hangi günler olduğu, yoksa o günleri seçmekte de bir özgürlük var mı?
Tabii. Evet o konuda da aslında esneklik var. En azından kendi çalıştığım firma da böyle. Iıı, işte en yakın arkadaşımla, ııı, hangi gün o oradaysa beraber planlıyoruz genellikle. Hı hı.
Harika. Hı hı. <chuckles> Harika. Yani hem arkadaşını görüyorsun hem kendi ekibinle buluşuyorsun belki. O sosyalleşme ihtiyacını gideriyorsun. Iıı, ama od onun dışında da anladığım kadarıyla, genel olarak, evde verimli olduğunu hissediyorsun. Imm. Yani n
Evet. Doğru. Evet, evden çalışmak da verimli aslında ama tabii önemli olan denge. Yani hem ofis hem de evden çalışmayı ben destekliyorum.
Aynen. Hı hı. Yani belki biraz dediğimiz gibi sektöre göre de değişebilir. Atıyorum inşaat sektörü olur, işte yani orada sonuçta fiziksel bir işçinin bulunması gerekiyor ama belki biz, daha çok bilgisayar üzerinden yapılacak, toplantıyı da yapabiliyorsunuz sonuçta. Eee, işte raporlamayı da yapabiliyorsun. Herhâlde bu tarz işlerde çok daha net gözüküyor evden çalışma, hibrit çalışma. Çok teşekkür ederim. Iıı, çok enteresan güzel bilgiler paylaştın. Keyifli bir sohbetti.
Değişebiliyor evet kesinlikle. Doğru. Evet. Evet, kesinlikle. Doğru. Ben teşekkür ediyorum. Iıı, çok keyifli bir sohbetti. Görüşmek üzere, hoşça kal.
Görüşmek üzere.

Peki, yani bu işin geleceğini nasıl görüyorsun? Yani, şimdi, böyle teknoloji ve yeni geçtiğimizi varsayarsak, çok daha fazla mı artacak? Yoksa gene daha çok hibrite mi dönecek? Eee, san ileride nasıl o olmasını bekliyorsun ya da istersin?
Eee, ya, açıkçası birçok konuda pilot denemeler yapılıyor. Özellikle, işte, iş rollerine göre, e, farklılaşan, eee, modeller de var, işte, tamamen, eee, uzaktan çalışma modeli olanlar var ya da işte performansa göre, eee, bunun optimizasyonu yapıldığı iş modelleri de olabiliyor. İşte, ya, eee, hibrit ya da tamamen, eee, ofis odaklı işler, eee, bulunabiliyor. Bu tamam bu durum, eee, tamamen, eee, yapılan işe göre de değişiyor ama
Tamam. Hıı. Tamam. Hıh. Hı hı. Biraz işe göre, işin tanımına göre değişir yani. Hani s belki gerçekten orada olman gereken işler de var sanki acaba?
Kesinlikle. Hı hı. Evet, hı hı, ama, eee, işletmeler, eee, bakıldığında, işte, özellikle de uzaktan çalışma modeliyle, eee, birçok konuda, emm, eee, masraflarını, eee, işte, giderlerini de düşür düşürebiliyorlar, işte, mesela elektrik olsun, ondan sonra, işte, eee, birçok, eee, kalemde, eee, gider konusunda, eee
He, öyle bir avantajı var, evet. Aynen o. Hı hı. Ofis masrafları, işte ofis kirası, yerin azaltılması, elektrik sudur gi eee, gibi şeyler de, aslında şirketlere avantaj sağlıyor, diyorsunuz sonuçta.
Çok doğru. Hı hı. Evet, çok doğru. Hı hı. Eee, böylelikle, hı hı, eee, aslında şeyden de, yerden de tasarruf sağlanılıyor mesela. Eee, işte, iii, aynı anda birçok, eee, kişinin, eee, ofise gelmesi de, eee, bakıldığında belki, eee, kış sezonunda, eee, sağlık açısından, işte, hastalığın, eee, bulaşı risk de artırıyor, işte, hasta risk varsa. Eee
E, sanki Hah, lütfen, lütfen devam et. He. Önemli bir detay aslında çünkü yaşanan bir şey yani. Biri hasta oldu mu bütün ofis de hasta olur ve aslında verimini belki de ciddi bir şekilde düşürüyor olabilir.
Hı hı. Evet.